Fíjate que no, afortunadamente, ya ahorita ya es casi preadolescente. Y cuando él empezó a usar la tecnología, o sea, cuando le dimos un celular o cuando empezó con este tema de la del iPad y así, fue cuando ya tenía como un poquito más de edad, ¿no? O sea, no estaba chiquito, así de 4 años ni nada, sino que fue, eh, fue en la pandemia. Él tendría unos 10 años, tal vez. Entonces, la verdad es que, pues, ya es como un poquito más maduro, por así decirlo, ya no es de que te haga el berrinche de que se tire al piso. Entonces, claramente, sí, pues, obviamente: "Mamá, por favor, dame chance, mamá, nada más termina esta partida", por ejemplo, cuando está jugando con los amigos, o mamá: "Es que estoy algo algo con estoy platicando de algo con tal fulanito". Entonces, como que sí trata él de negociar y de estirar la liga, ¿no?, para más tiempo. Este, tampoco soy de que: "Ahorita, y dámelo, y ya". Entonces, como también escucho razones, ¿no? Si su es válida o su r su justificación, más bien, es válida, sí le digo: "Bueno, tienes 5 minutos, no más". Tampoco es de, bueno, sí, ahí cuando quieras ya terminas, ¿no? Este, entonces, como que digamos que es un ganar, ganar. O sea, yo le doy unos minutos extra y, a cambio, pues, él está contento, ¿no?
Ujú. Ujú. Okey, sí. Sí, está bien. Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí, claro. Pe <chuckles> Sí. Sí, claro. Suena muy bien, la verdad este, em, sistema que tienen, por así decirlo. Y la verdad se me hace muy, muy bien que no haya tenido pantallas desde chiquitito, porque sí se ve diferente de los niños que así tienen, de verdad, 1 año y ya traen el iPad así
Ay, sí.
pegado a la mano todo el tiempo, sí. ¿Cómo le dicen? IPad kid.
<chuckles> Ya sé. <chuckles> Ándale, exacto.
Se nota, es es diferente un iPad kid, la verdad.
Sí, no. Yo tengo una sobrina que, justo, es a es así, ¿no? Ella, este, bueno, ahorita tiene 5 años, pero cuando nació, ella no comía, si no le ponían el iPad. Y n y así, igual le decía a su mamá: "iPad, iPad", y si no, no comía. Enton pero eso, obviamente, pues, la culpa no es de la niña, la culpa es de mi hermana, que, obviamente, pues, por por, este como mi sobrina era muy mala para comer, era una manera como de distraerla. Y mientras la niña estaba en el iPad, pues, la ma mi hermana le abría la boca, y mi sobrina ni se enteraba de que estaba comiendo, ¿no? Entonces, digo, cada quien tiene sus ahora sí que sus métodos de crianza y sus situaciones, y y yo no no puedo juzgarla, pero sí me da como mucha tristeza que que hasta la fecha mi sobrina diga: "iPad", porque, si no, no come, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿qué va a hacer de ella el día que se le rompa el iPad o que se les olvide en otro lugar, o que lo que sea, ¿no? Entonces, pues, tampoco creo que esté bien. Coincido contigo en que hay edades para todo. Y y, pues, bueno, no es estar peleados con la tecnología, pero creo que sí hay hay lugares y hay momentos.
Ujú. <laughs> Sí. No, claro que no. Se rindió. Ujú. <laughs> Sí. Sí, claro, sus sus razones. Ajá. Sí. Sí. Ujú.